Tapi kalau misalnya aku kayak mengambil jeda kayaknya, Kak, di sela-sela pekerjaan itu apa biasanya, karena aku juga kadang-kadang kayak gitu kan. Tapi kayak malah jadi ngambil handphone gitu, Kak, kayak untuk scrolling-scrolling sosial media gitu kan. Apakah itu nggak apa-apa, Kak, atau gimana?
Nah, kalau misalnya kamu ngerasa distraksi yang ha kamu dapatkan itu sebagian besar dari handphone atau sosial media, mendingan dihindari dulu ya dan, eee, lebih baik coba dengan, eee, aktivitas-aktivitas yang bikin kamu jadi lebih refresh. Misalnya jalan keluar kantor, eee, sedikit selama 5 me menit sampai 10 menit di sekitaran kantor untuk menghirup udara bersih, itu bakalan bikin otak kamu jadi lebih refresh, sih. Kira-kira kamu pernah coba nggak yang kayak gitu?
Oh. Oh, gitu. Bener juga sih.